हाँ, देखिए मुझे लगता है कि अभी हाल ही में बहुत-सी ऐसी चीज़ें हुई हैं, जैसे जब ऐसे कोविड के टाइम पे आप देखेंगे, है ना? कि वो जो मतलब एक सीरीज़ देखने का दौर चल गया था, है ना? याद है आपको? कि मतलब बहुत से लोग ऐसे स स स्टोरीज़ डालते थे कि ये सीरीज़ वर्थ वाचिंग है, हमने इतना समय बिताया। अब देखिए आसपास सभी अगर स्टोरीज़ डाल रहे हैं, हमें पोस्ट्स भी जो हमने पेज फ़ॉलो किए हैं, उन्हीं की दिख रहीं हैं कि ये सीरीज़ बढ़िया है, वो सीरीज़ बढ़िया है, द देखनी चाहिए। तो मतलब उस समय ना मैं भी काफ़ी सीरीज़ देखने लग गया था लोगों की बातों में आ-आ के। फिर मुझे लगा यार देखें कितनी खतरनाक चीज़ है ये कि आँखें भी खराब हो रही हैं और सोने का शेड्यूल भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो बिल्कुल मतलब हर तरीके का ट्रेंड आपको फ़ॉलो नहीं करना। मतलब अब देखिए ना आज
अच्छा। हुँ, बिल्कुल। ज़रूर। ओह! <chuckles> जी, ज़रूर। तो क्या मतलब आपको संकेत दिखे थे कि आपको लगा कि हाँ, ये आपके लिए हानिकारक है और क्या अनुभव रहा आपका?
<chuckles> देखिए देखिए बताना चाहूँगा दिनचर्या तब उल्टी हो चुकी थी। मतलब सुबह हम सीरीज़ देखते थे। सॉरी, सुबह हम सोते थे और रात को सीरीज़ देखते थे, पूरी-पूरी रात। तो मतलब ऐसा लगता था कि आसपास के लोग भी जागें रहते थे। मतलब किसी को मैसेज़ या फ़ोन करते हैं ना, उस समय तो वो लोग भी उठे होते थे और ये ऐसा लगता था कि हाँ, हम सब कुछ नॉर्मल है स सारे ऐसा ही कर रहे हैं। पर देखने को मुझे ये मिला कि फिर मेरी ऊर्जा कम हो गई। थोड़ी भूख भी कम लगने लगी। तो बिल्कुल मैं समझ गया कि यार ये चीज़ नहीं करनी। जी।
<chuckles> उ, जी। अरे! तो मतलब जैसे कि आप सीरीज़ देखते थे, आप कह रहे हैं कि आपकी ऊर्जा कम हो गई। तो मतलब क्या आप दिन भर देखा करते थे कि हाँ, एक साथ पूरा ख़त्म करके ही रहना है। तो इस वज़ह़ से खाना नहीं खा पाते थे या फिर अपनी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं रहता था आपका?
उ देखिए हाँ। कि एपिसोड तो दूर की बात है मैं सीज़न के सीज़न ख़त्म करने की कोशिश करता था। <laughs> अ, तो देखिए ना वो देखिए वो ऑथेन्टिक मैं नहीं था मतलब मैं ऐसी हरकतें बहुत कम करता था। तो मैंने देखा यार एक तो ट्रेंड में फ़ॉलो कर रहा हूँ, ऊपर से मेरी ऑथेन्टिसिटी भी ख़त्म हो रही है। चलो ठीक है, अगर मैं टर्न ट्रेंड को फ़ॉलो करता और सोचता कि ठीक है मुझे ऑथेन्टिक ही रहना है, जितने मैं देखता हूँ, वैसे आमतौर पे 1-2 एपिसोड वैसे ही देखता हूँ। तो शायद मैं ऐसा नहीं करता पर वहीं भी मैंने सोचा कि सारे लोग देख रहे हैं, मुझे भी सीज़न ख़त्म करना है। तो यहाँ पे ऐसा हुआ बहुत बार। जी।
अरे वाह! जी। हाँ। जी। हुँ, बिल्कुल।